На родном.
Мгм. А зе кстати, спросить у твоих детей, э, вот кто они, например, там, а, больше там русские, если они русские, или больше, там, ну, не знаю, где пусть англичане будут, да? А как думаешь, что они тебе ответят? Какой, м, э, культуре они больше чувствуют принадлежность?
Мгм. Ага. Ты знаешь, они могут, <clears throat> наверное, да, п да, а я думаю, зависит, во-первых, от, э, настроения. Каждый день может ответ разный быть. И при этом, знаешь, будет, а, очень смешно звучать. Если, т а, например, будет такое настроение, что я сегодня русский. Но при этом, знаешь, я более чем уверена, что они толком не смогут, э, как это до конца осознать: "А что во мне русского-то такого вообще-то?" <chuckles>
Ага, <chuckles> да-да. Мгм мгм.
А чем я отличаюсь там от от местных? Но с другой стороны, не знаю, посмотрим, как это будет через, м, несколько лет, когда они уже будут более осознанные, да, вот в этот сложный подростковый возраст входить. Мне кажется, вот там вот важно, когда человек вот начинает, э, себя идентифицировать. Сейчас всё-таки они дети. Сейчас, а, у них там, ну, не знаю, всё течёт, всё меняется. А вот в подростковом возрасте, когда начинает либо полное отталкивание корней идти, либо наоборот и принятие, я вот вот оно то самое
<chuckles> Ага. Мгм мгм. Мгм. Мгм.
ам, м, мне кажется, вот важнее в подростковом возрасте победить. <chuckles> Отстоять свой язык, показать все плюсы его, э. Вот, что это классно. Что это классно, что ты другой культуры. Это такой как микс.
Ага. Мгм. Ну да, на самом деле. Мгм. Сейчас пытаешься их их мотивировать, в том числе и тем, что вот и тебя мотивировать-то, чтобы поддерживать язык, ну, вот говорить, что: "Ну, вот ты вот вырастешь, поймёшь, как вот классно говорить на 2 языках. Это будет твоё, а, преимущество, а, ну, если там, в плане карьеры, там, в плане чего-то". А, такими категориями ты, э, с детьми общаешься или думаешь, что пока нет?
Мгм. Ну я пытаюсь я пытаюсь это показать, но, ты знаешь, ощущение, что, а, это пока не до конца осознаётся. То есть они это слышат, они тебе ещё могут сказать: "Да, а мы вообще на 3 говорим. Мы ещё испанский знаем". Ну, то есть ты понимаешь, да, испанский они знают вот в виде песенок, да, один два три четыре пять, вот это там понедельник, вторник, среда, четверг. Вот-вот вот на таком уровне- это называется "знаю язык". <laughs> Неважно, но пока ещё до конца нету этого осознания, понимания, что это действительно, а, плюс, и причём такой жирненький плюс, когда ты вот совмещаешь, когда ты с рождения, а, знаешь несколько языков. Причём ты же их знаешь именно что как как, а, человек, рождённый с этими языками, да, а не не человек, который приобрёл их потом во взрослом возрасте.
Мгм. <chuckles> Ага. Ага ага. Мгм мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Конечно. Ну да. Это не только язык- это культура. То есть там много чего накладывается, да, на самом деле. Слушай, спасибо тебе большое за разговор про то, как язык, на котором ты выросла, а он тебе важен, почему важен, как ты стараешься его детям передать, а. Получился, на мой взгляд, достаточно интересный разговор. Спасибо тебе.
Мгм. Да, да-да-да. Да. Спасибо тебе тоже. Пока-пока.